Que comidas da infância ainda fazem parte da sua vida?
Olha, muitas, muitas. <laughs> Acho É, muita comida. <laughs> Assim, a minha avó era mineira, né.
Hum. <laughs> Que coisa boa. Aham.
E neta de filha e neta, obviamente, de italianos. Então, pensa, une duas culturas que é muito que é muito forte em comida, né. <laughs>
Uhum. Nossas. É, só que há de melhor nesse planeta, né.
<laughs> Então, eh, eu a eu f cresci muito nesse ambiente de de que a comida era sagrada mesmo, assim, sabe. A comida era, eh eh, tinha que ter em a em abundância, assim. Precisava ter opções.
Aham, aham. Entendi. Olha, que legal. E aí, eh, o que que você lembra, assim, de uma muito especial, assim, que estava sempre presente naquelas reuniões de família?
Ai, tá ai, mi minha minha vó sendo mineira é o pão de queijo, né. <laughs> Eu não sou mineira, eu sou do interior de São Paulo, mas eu falo que 80% de mim é m é de Minas.
Hum. <laughs> Aham. Sim, sim.
Porque eu ainda falo "Uai"' quando eu falo as coisas, sabe. E tipo <laughs> todo mundo
Aham. E como é que será que surgiu o pão de queijo, né. Você sabe da origem de dessa prato? Porque, assim, ele é muito mineiro, mas de onde ele veio, né. Quem que teve essa brilhante ideia?
Pois é. Você sabe que eu se eu ti sempre tive essa curiosidade, mas eu nunca pesquisei a fundo, né. Da on de onde veio o pão de queijo. Só sei que ele é muito presente, o pão de queijo, o biscoito de polvilho ou sabe, tudo é tudo a eh, a aqui aquilo feito com a fécula, né, da mandioca. Tudo que é feito de mandioca, se sei lá, virou um virou uma iguaria. Acho que, não sei se é porque a mandioca era uma raiz assim fácil, né, de de de cultivar, de plantar e foi ve porque mandioca virou tudo na verdade, né.
Uhum. É. Aham. Sim, sim. Uhum. <laughs> Sim. É, com certeza.
A farinha, virou polvilho, daí que polvilho vira pão de queijo, que vira tudo. Eu a eu acredito que foi porque não tenho certeza, tá.
É. Uhum.
Mas eu acredito que seja por por isso, porque se cultivava muito mandioca, né, na nas fazendas, e aí o leite, queijo que enfim, com, eh, com os animais, ali, e eu acho que, sei lá, alguém teve a brilhante ideia, queria muito dar beijo na testa dessa pessoa. <laughs>
Sim. Aham, aham. Claro. Aham. Surgiu. <laughs> <laughs> Essa criação maravilhosa do pão de queijo, né.
Essa criação maravilhosa, que eu não vivo sem até hoje, assim.
Aham, e você faz em casa?
Sim, menina eu tenho estoque de polvilho na minha casa. <laughs> Hoje eu moro fora, né. Eu moro moro na Itália.
Olha. <laughs> Aham. E com que queijo que você faz? Que porque, é bom, em Minas é com queijo minas, né?
Uhum. Em Minas é com o queijo minas. Um queijo
E. E agora na tua casa é com que queijo?
Olha, você sabe que foi desafio eu achar um queijo que desse certo, né. Pra pra fazer o pão de queijo com um polvilho aqui. Então, eu fui testando os queijos, até achar um que deu certo. O que deu mais certo aqui pra mim, foi um queijo que chama caciotta.
Uhum. Entendi. Ah, e é um queijo italiano?
É um é queijo italiano de montanha, e ele é mais curado assim sabe ele ele parece um
Aham. Sim sim, porque é o queijo mesmo que eles usam, né, pra fazer o pão de queijo, esse curado.
sim sim que que é o queijo meia cura, né. Então, ele ele não é tão curado assim como como o parmesão, ou como o grana padano que, eu encontro aqui na Itália, porque esses queijos deixam o pão de queijo duro.
Uhum. Aham. Sim.
Né. Mas ele é curado e e molinho suficiente pra ficar perfeito. <chuckles>
Olha. <laughs>
<laughs> Na minha mistura de pão de queijo. <giggles>
Que bom, e aí você já teve a oportunidade de apresentar esse pão de queijo pra pessoas aí na Itália?
Sim. Nossa, olha, eu tenho um filho, né, de 8 anos. E os amiguinhos ele tem uns amiguinhos que vêm sempre em casa, toda semana. E a primeira coisa que eles me perguntam, se tem pro lanche, é se tem pão de queijo.
Uhum. Pão de queijo. <laughs>
<laughs> Na verdade, eles falam: "Ai, tem aquela bolinha de queijo?". Que eles falam bolinha. Aí, eu já entendo. <laughs>
Aham. <laughs> Sim, e você faz do zero muitas vezes, ou você já congela? Já deixa aquilo tudo já mais adiantado?
Olha, é assim: a a minha ideia é sempre fazer pra congelar, né, mas nunca dá certo. Porque a gente come antes. É. <laughs>
Aham, <chuckles> todo mundo come. <laughs> Aham. É, é difícil mesmo. É muito tentador.
É, não dá tempo de conge de congelar, porque, eh, geralmente, eu faço pacotinho, ali, de 0,5 quilo de polvilho.
Aham.
Eu faço ali, me eu coloco os 2 polvilhos. Eu uso 2 polvilhos pra fazer, então eu faço meio de polvilho doce e meio de polvilho azedo. É, eu misturo os 2 pra dar, ali, a textura e, né, o gostinho, ali, que que a gente prefere.
Sim. E o azedo. Uhum, uhum. Sim.
A ideia é congelar, mas eu nunca consigo congelar, assim, sabe? Que a gente vai comendo.
Uhum. <laughs>
As vezes, eh, muitas vezes eu eu compro. A gente achou supermercado aqui que vende coisas étnicas.
Uhum.
Nesse mercado tem o pão de queijo congelado.
Ah, sim.
Então vem um saco de 3 quilos, muito pouco <laughs>
Aham. <laughs>
de pão de queijo congelado. E eu acho que vem de Portugal ou de alguma de algum lugar por aqui, alguma empresa grande de Brasil obviamente
Aham.
que tem aqui pela Europa e aí quando eu não
Entendi. E você e e já facilita a tua vida, né, esse congelado, mas não deve ser o mesmo gosto do seu.
Não, não é o mesmo gosto do meu. Isso é um isso é um fato. <laughs> Mas quebra muito o galho.
<laughs> <laughs> E você já chegou a ousar, assim, de rechear. Você já é dessas pessoas que gosta de colocar um recheio depois que ele tá pronto, ali, ou não? É o pão de queijo, pão de queijo purinho?
Ah, não. Vai um re um recheinho vai bem né?
Vai, né? <laughs>
<laughs> Assim
O que que pode dar de errado, né? Coisa boa com coisa boa.
Pode o recheio no pão de queijo. <laughs> Assim, a gente já testou algumas coisas pra colocar bacon na massa pra assar.
<laughs> Ah.
Tá? Com pão de queijo. Super certo. Muito bom. E só que os clássicos é você re hum hum meio que rechear o pão de queijo depois que ele sai do forno, né? Ah, com requeijão, com goiabada. É clássico. Meu Deus, que tá me dando uma água na boca.
E deu certo? Ficou bom? Hum. Uhum. É. Hã.
Doce de leite.
Ah, maravilhoso. Aí, é um combo muito mineiro.
Não, pão de queijo com doce de leite é, assim "dozi di leite", a gente fala, né? É muito maravilhoso.
Aham. <laughs> E essa comida também fez parte da sua infância? Doce de leite.
Sim. Sim, com certeza. Mas, assim, a minha avó, ela tinha um fogão de lenha, né?
Uhum.
Oh, ela fazia o doce de leite do zero. Doce de leite clássico, que é leite e açúcar. Só.
Hum, claro, com certeza. Aham, aham. E fica mexendo ali, né? <laughs>
E mexendo toda a vida, né? Me ca a mão cai e fica ali mexendo, mexendo. <laughs>
Sim. É, é. É u é um processo demorado, mas vale a pena.
Era muito demorado. E aí, eu lembro que ela tin que tinha o ponto de corte e tinha o ponto de d dele cremoso, né?
Pra colher. É.
É, o ponto de colher e o ponto de corte. Ela adorava fazer ponto de corte, porque sempre tinha um docinho ali a a né? Já prontinho ali na casa dela.
Uhum.
Mas, aqui, eu não faço isso não.
É verdade. E aí, você acha ele aí?
Olha, eu não acho doce de leite. Eu acho doce de leite argentino.
Aham. Sim, sim.
É um pouco menos doce, um pouco mais escuro e menos doce.
Uhum.
Então o que que eu faço? Eu cozinho o leite condensado.
Hum, sim. É, a saída mais fácil, né?
Eu acho É. Quando eu acho lata de leite condensado Não é difícil, também, achar aqui, assim. Não não por agora, né? Não não é difícil. Já foi mais.
Uhum, uhum. Entendi.
Mas eu cozinho a lata de leite condensado, e quando eu cozinho a lata de leite condensado é até engraçado
É.
que meu marido já fala: "Ai, você vai fazer pão de queijo?". <laughs> Porque se ele é o combo. Não, eh, não dá pra ficar um sem o outro, assim, sabe?
<laughs> Ele já sabe o que que vem ali. <laughs> É o combo né? Aham, entendi. Sim, maravilha.
Pão de queijo é é. E e temos o dia do pão de queijo em casa também, sabia?
Ah, olha, é sério? Gente, realmente é uma tradição familiar.
Sim, é uma tra é uma uma coisa que faz parte da minha vida, real, assim, sabe? Sem brincadeira. To toda se você chegar na minha casa se você chegar na minha casa agora, vai ter pão de queijo. Assim, eu eu vou te preparar um pão de queijo. Domingo, domingo é o nosso dia é, domingo é o nosso dia do pão de queijo.
Aham. E que dia que é? Aham. Entendi. Domingo. Ah, aham. Que ótimo, muito bacana isso. E você manteve, né, eh, essa comidinha lá da sua avó pra até hoje e, enfim, um pedacinho de Minas com você aí na Itália.
É. Sim, sim e o domingo é o nosso dia do pão de queijo, porque domingo é o único dia que a gente tem mais tempo pra f tomar um café da manhã tranquilo.
É, é. <laughs> Sim.
Né. <chuckles> Por conta da correria da semana e tal. Então domingo é o dia da família de daí, de preparar mesa bonita de café da manhã e aí não pode faltar o rei, né?
Aham. Claro. O rei o rei pão de queijo, ali naquela <laughs> Muito legal isso, adorei. E tem alguma outra comidinha de infância, assim, que ainda tá presente na sua vida?
O rei, o pão de queijo, é. Olha, tem uma comida de infância assim, além dos pães, focaccia, né, que é minha avó fazia, bolos, enfim. Vou te contar uma comida que é dra que era da minha infância, que eu gostava muito e que eu tive que adaptar aqui, né.
Uhum. Hum?
É a couve, é uma verdura, né. A couve, a c
Ah! Nossa é bem mineira também, né?
É a couve é muito mineira, né? <chuckles> E a couve a gente não encontra aqui, assim, com tanta facilidade, né, onde eu moro. Eu moro mais para o norte da Itália. A gente até tentou plantar, mas ela num num vai pra frente coitada. Ela num num O clima não ajuda muito e nem julgo ela sabe, nem fico brava. <chuckles>
Uhum. Sim, sim. Uhum. Hum. Não, o clima não ajuda, né? <laughs> Aham, sim, si também não te ajuda muito, né? <chuckles>
É, então, mas aí fica a gente fica com vontade, né. Dá saudade e aí
Aham, e você achou alguma parecida?
Olha, a gente achou uma verdura que chama cavolo nero.
Hum.
O cavolo nero, ele é uma folha verde escura, bem escura mesmo, quase preta mesmo a folha de tão verde escura que é. E ela tem o gosto muito parecido com a couve ela é uma folha grossa, sabe? Uma folha parecida com a folha de couve grandona, assim, cheia de texturas, ranhuras, assim. E aí eu pico ela como eu picaria couve, assim.
Uhum. Sim, sim. Olha. Interessante, sim. Aham. A fininha?
Bem fininha, ai, não fininha igual a minha vó picava porque é impossível.
Uhum. Aí é um dom, né, é um talento de vó. <laughs>
É um dom que ela ia fazer crochê com as as partinhas da couve que ela picava, de tão fininha que era. <chuckles>
Sim. Sim. Era, é tão lindo, né, e e demonstrava até um carinho, assim, nesse processo, né.
E ah, eu no final já vou rasgando as folhas com a mão mesmo e é isso. <chuckles>
Aham. <laughs> É, e você já ouviu falar de Taioba?
Taioba, já sim, a minha avó tinha ess essa tal da taioba. <chuckles> Tam
Ai eu e eu prefiro, acho mais gostosa que couve, mas muita gente nem conhece.
É, então, não ela tinha sim a taioba, mas a gente preferia a couve.
É? Ai nossa, sempre foi fascinada com taioba e também é bem típico ali de Minas, é uma folhona grande linda. <chuckles>
É. Sim, co ela sempre jogava uma taioba no meio da couve, assim, porque ela queria fazer a gente comer também, né? <laughs>
Entendi.
Mas, a gente aceitava melhor a couve. Porque minha avó era ela era um pouco bio, assim, sabe? Um pouco não. Na verdade ela era totalmente bio, antes do bio virar moda, existiu minha a avó. <chuckles>
Ah. Aham, aham. Bastante. <laughs> Sim é porque taioba é bem mato mesmo assim, né? Então, faz sentido. <chuckles>
É. Então, ela E ela fazia esse essa coisa de plantar o próprio alimento e fa fazer tudo com o que ela cultivava ali, então ela tinha de um tudo naquela horta. Ela tinha taioba, ela tinha couve, tinha quiabo, tinha alface, tinha jabuticaba, ai que delícia.
Aham. Sim. Ai, olha só. Hum, perfeita. É, eu acho que essa aí não deve fazer mais parte da sua vida agora porque é dificílimo, né? Só no Brasil. <chuckles>
Não. Infelizmente. <laughs> Infelizmente não faz mais parte, e geralmente quando eu vou no Brasil não é época, então, <chuckles> é muito tris
É. <chuckles> Sim, é é complicado é uma fruta difícil, né, de ter acesso.
É, é muito é muito triste isso, porque a gente sempre vai, ali, entre maio, junho, julho ali. E não tem jabuticaba naquela época.
Uhum. Não tem. É. é, não é é é uma fruta linda também, né, os europeus se assustam, assim, com a beleza da árvore. <chuckles>
Sim. Sim e eu pra explicar o quê que é jabuticaba? Porque sempre me perguntam: "Ai, do que que você sente falta?" Aí, pra falar do que é a couve eu consigo explicar, né? Muito parecida com cavolo nero. Mas você sabe que muitos europeus, né, muitos italianos aqui eles não conheciam nem tanto assim o cavolo nero?
Aham. Sim, sim. Uhum. Olha, o o própria verdura deles, né.
É, a própria verdura deles, não é uma coisa assim, que eu vejo que é comum que eles consomem, assim, do jeito que a gente consome, sabe.
Tão comum. Uhum. Uhum. Sim. Sim.
Mais tem eu aqui pra ensiná-los. <laughs> E essa maravilha. <laughs>
<laughs> Olha que bom, né! Tá apresentando para os próprios italianos a verdura que tem aí.
Assim eles aceitam bastante assim. Eles são bem curiosas, né. De coisas típicas do que a gente come, do que a gente gosta.
Aham. Ai que bom! Porque é legal compartilhar, né! É é um processo divertido também, apresentar pra outras pessoas o que veio da nossa cultura.
Sim, sim. E, né, eles apresentam a deles, a gente apresenta a nossa. Cada um vai se adaptando ali, vai dando certo, né! <laughs> Tudo bem.
Uhum. É. Uma troca. Olha adorei essa nossa conversa sobre comida. Sobre pão de queijo principalmente. E foi deliciosa a conversa. Muito obrigada!
Também adorei viu! Adorei compartilhar um pouquinho aí da minha história de infância. E as comidas. <laughs> Obrigada viu, e até a próxima.
<laughs> Até.